Ja. Ich meine, wenn ich jetzt so andere hier angucke, die mit mir, ja, Abitur gemacht haben oder so, dann haben die schon so 2 Kinder und, äh, nie das ist den Ort verlassen und so, immer noch so im selben Kaff, so das so, will ich halt auch wieder nicht sein, so. <chuckles> Aber ich rede ja auch nicht unbedingt von so Familie gründen und so, sondern ich rede halt davon, ähm, endlich mal das das mal zu erleben. Dann hält es meinetwegen nur 'n 1/2 Jahr okay, dann bin ich zwar traurig nach 'nem 1/2 Jahr, aber okay. Ich habe es wenigstens mal erlebt, so das ist so 'n bisschen mein Ding. Und halt einfach mal erleben. Das muss jetzt nicht, ne, für immer und ewig halten, bis man zusammen, ja, <snorts> stirbt oder so <chuckles> im Idealfall, aber, äh ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, du willst einfach mal dieses Gefühl einfach nur haben, da dass es dass es klappen kann. Also, dass es einfach mal 'n bisschen bisschen mehr wird, dass es auch in Richtung Beziehung vielleicht mal geht. Oder auch Liebe, Emotionen. Das ist ja auch das Wichtige im Endeffekt. Ob man dann zusammen ist oder hin und her, aber wenn dann noch mal Liebe und Emotionen mit reinspielen, das ist ja grade dieses Wichtige, wo man sich dann auch irgendwie ja, dass man dann auch sei sein eigenen Wert dann irgendwie so 'n bisschen vielleicht daran abliest, ne?
Ja, genau. Genau. Genau. Ja. Richtig. Richtig. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, total, dass man das halt zurückbekommt. Also, ich habe ich habe schon echt viel gegeben in meinem Leben. Also, ich war schon echt oft verliebt und das, äh, ja, wussten die auch alle, ähm, aber ich habe es halt nie so zu 100 % zurückbekommen. Am Anfang war natürlich immer so 'ne Begeisterung da und ich habe mich da auch wertgeschätzt gefühlt, aber das ging leider ganz schnell wieder weg, ähm, ja, und das ist halt ja super, super, super enttäuschend. So zieht sich das schon über Jahre hin. Von daher ist es
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, vielleicht einfach in Zukunft einfach 'n bisschen weniger den Leuten geben und dann, äh, 'n bisschen mehr zurückverlangen, dass das schon mal gar nicht in die Richtung geht. <chuckles>
Ja. Ja. Ist 'ne gute Idee tatsächlich, einfach vielleicht mal weniger mein Herz auf der Zunge tragen und so. Und, äh, erst so erst sp viel später rauslassen, wenn's dann vielleicht angebrachter ist. Ja.
<laughs> Ja, einfach mal 'n wat neue Tak Taktiken ausprobieren, ne?
Mhm, Mhm, okay, ich versu ich weiß nicht, ob Liebe mit Taktik funktioniert oder mit Emotionen, aber ich kann es mal versuchen. <laughs> Ja.
<laughs> Ja. Ja, ich denke ich denke, du bist aufm guten Weg und, äh, du sollst dich da nicht stressen in der Hinsicht und, ja, ich wünsche dir da auch alles Gute.
Okay. <chuckles> Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Worte und für's Zuhören. Ich halte dich auf dem Laufenden. <chuckles>
<chuckles> Danke dir.
<chuckles>